อะฮะ ใช่ครับ เห็นไหม
เออ ๆ ๆ ใช่ ๆ ๆ อย่างงี้ ก็มา ม ทำให้เรามานั่งคิดเนาะ กลับมาฉุกคิดว่า "อ๋อ จริง ๆ แล้วเรื่องความซื่อสัตย์น่ะ เป็นเรื่องง่าย ๆ นะ" อย่างในชีวิตประจำวันของเรา อย่างเงี้ยค่ะ วัน อย่างวันนี้เราไปซื้อกาแฟเนาะ เราไปซื้อ ซื้อน้ำที่ห้าง อย่างเงี้ยค่ะ ในฟูดคอร์ตก็จะมี ซ ซุ้มน้ำ เอ่อ น้องก็ซื้อน้ำ น้องก็คิดมาแค่ 15 บาท เราก็จ่ายไป สิบห้า บาท เสร็จแล้วเราก็สั่งกาแฟด้วย แล้วน้องเขาก็บอก "อ้อ เสร็จแล้ว" เราก็ถือมา เราเดินออกจากร้านมา 2 ก้าว แล้วเราก็นึกได้ "อ้าว ทำไมน้องเขาไม่คิดตังค์เรา?"
<laughs> ครับ ใช่ครับ ใช่ ครับผม อะฮะ ครับ ครับ อือฮึ อา
เออ เราก็เดินกลับไป แล้วก็บอกน้องเขาว่า "น้องคิดตังค์หรือยังคะ?" "โอ้ พี่ 45 บาท" อย่างเงี้ยค่ะ เราก็ เออ เขาลืมคิดค่ะ เขาลืมคิด แต่เราเนี่ย แต่เราเนี่ย เราฉุกคิดได้ว่า "อ้าว! ฉันยังไม่ได้กดจ่ายเลยนะ" อะไรอย่างเงี้ย
ครับ อะฮะ อา เขาลืมเหรอครับ? <chuckles> โอ้โฮ อะฮะ โอ้โฮ ดีจังเลยครับอย่างงี้ ถ ถ้าไม่อย่างนั้น เขาก็ต้องชดใช้จาก คือต้องหักเงินเดือนเขาเพื่อ เพื่อ ไปปิด อา ไปปิดยอด งี้ครับ ใช่ ใช่เลยครับ
เออ ยอดตรงนั้นเนาะ เออ ๆ ๆ ๆ ใช่ แล้วเขาก็เงินเดือนนิดเดียวเนาะ แถมไม่ได้กินด้วย
อืม ใช่เลย ใช่เลยครับ โอ้โฮ ทำงานก็หนักนะครับ <chuckles> คือแถมไหน ไหนต้องตัดเงินเดือนอีก โอ้โฮ ผมว่า โอ้โฮ โชคดีมากเลยครับ ที่ ที่ ส อ่า เจอคุณพี่ อืม
เออ ๆ ๆ อืม เออ จริง ๆ แล้วมันก็เป็นเรื่องเล็กน้อยนะคะ แต่เราก็เหะ อย่าง อย่างมานั่งคิดแบบที่คุณพูดว่า "ซื่อกินไม่หมด คดกินไม่นาน" อะเนาะ
ใช่ครับ ครับ อะฮะ ครับผม
เออ มันก็ค่อย ๆ ทำไปทีละเล็กละน้อย เป็นกฎเกณฑ์ในชีวิตประจำวันของเราไป อย่างเงี้ยค่ะ
ใช่ จริงครับ ทำให้ ทำ ผมว่าทำให้สังคมน่าอยู่มากขึ้นนะครับ ถ้า ถ้าเรา ถ้าเราคิดได้อย่างงั้นน่ะ ไม่ใช่ คือสังคมแข่งขันการเสก แข่งขันการที่ จ อยากจะมี อยากจะโชว์ โอ้โฮ อย่างงั้นน่ะแย่ คือ โดยไม่ โดย โดย โดยที่เราไม่ ไม่สนใจว่า ม การที่จะได้มานั้น ด้วยวิธีไหน เหมือนที่คุณพี่บอกอะครับ
เออ

ใช่ เขามีตำแหน่ง ก็ใช่นะครับ แต่ แต่เราสังเกตไหมว่า เขามีเกียรติไหมครับ?
เออ อันนี้เราตอบไม่ได้ เพราะว่าก็มีคนที่มีเกียรติ ให้ค่า ให้เกียรติเขานะ เพราะว่าก็ไปยืนต้อนรับเขาเนาะ เวลาที่เขาไปเปิดงาน หรือว่ามาถึง มาถึงกระทรวง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อา ครับ อา ก็ ใช่ <chuckles> อา เรา เรา เราต้องดูในช่วงวาระที่เขาปลดเกษียณออกไปครับ เราจะได้รู้ว่าคนคนนั้นเนี่ยยังได้รับเกียรติไหมครับ ถ้าหากอยู่ในตำแหน่ง แน่นอนอยู่แล้ว ใคร ๆ ก็เข้าหาใคร ๆ ก็คบค้า เพราะว่ายังมีผลประโยชน์ อา ให้ ให้ผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน อะไรอย่างเงี้ยครับผม อืม แต่คนซื่อสัตย์เนี่ยผมว่านะ คนที่ซื่อสัตย์ต่อให้เขาจับ คนจะพูดยังไง คนจะพูดดียังไง พูดร้ายยังไง เขาก็ยังเป็นคนเดิมที่ซื่อสัตย์ครับผม อืม
อา อืม อือ ๆ ๆ มา อ๋อ มันดูออกโดยหน้าตาไหมคะ มีฮวงจุ้ย เขาเรียกอะไรนะ? เอ่อ
ไม่ ไม่นะผมว่า จากพฤติกรรมมากกว่านะครับ <chuckles>
อ้อ จากพฤติกรรมเหรอ อย่างที่เรารับรู้เรื่องราวของเขา อย่างงี้เนาะ แต่เขาก็ยังประสบความสำเร็จน่ะ ได้เป็นรัฐมนตรี เป็นใหญ่ เป็นโต มีเงินเยอะ อะไรอย่างเงี้ย เออ เราก็ ก็เลยดูว่ามันเหมือนแบบ
ว่าไง? อ๋อ ครับ ครับ <laughs> แล้วแต่มุมมองเลยจริง ๆ นะครับ ครับผม
เออ มันเป็นภาพลวงตาให้กับสังคมแล้วก็คนทั่วไปได้เห็นว่าแบบ "อ้าว มันทำได้สิ เขาทำได้เลย เขาทำแล้วเขายังได้เป็นรัฐมนตรีเลย ดูสิเขา เอ่อ ส่ง-" ส่งอะไรนะ ตรวจสอบ เอ่อ ทรัพย์สินน่ะ "โอ้โฮ มีเงินเป็นพันล้าน" อะไรอย่างเงี้ย "โอ้โฮ ถ้าเขามีขนาดนั้นได้ เขาต้องเป็นคนดีสิ" อย่างเงี้ย เออ
ครับ อ๋อ อะฮะ ครับ <chuckles> อือฮึ น่ะ เงิน แต่ว่าสำหรับผมเนี่ย เงินไม่ได้การันตีว่าเขาจะเป็นคนดีนะครับผม อา เหมือนพวกค้ายา เหมือนพวกค้า ย เงินก็เยอะนะครับ เห็นไหมตาม TikTok อะครับ เหมือนพวกฟอกเงิน อะไรอย่างนี้ เขาโชว์รถหรู บ้านใหญ่โต คือใส่นาฬิกาหรูหรา โอ้โฮ แต่ ส ท้ายที่สุดแล้วเขาเอา คือ ท้ายที่สุดแล้ว อา เมื่อไหร่ที่ถูกจับได้ ทุกอย่างก็ตกเป็นของแผ่นดิน เขาก็กลับไป เข้าไปอยู่ในคุก เขาก็เหมือนกลับไป คือเริ่มต้น 0 ใหม่อะครับผม อะฮะ
อืม อือ ๆ ๆ ๆ ๆ อืม เหมือนดาราที่ยืมกระเป๋าเพื่อนมาถือโชว์ ใช่ไหม?
อา ใช่เลยครับ อา ก็จะประมาณนั้นนะครับ
อ๋อ เป็นเรื่องที่ เออ ถ้าอย่างนี้เนี่ยเห็นชัดเลยว่าแบบว่า พอเขาจับได้มันก็กลับเข้าประเทศตัวเองก็ยังไม่ได้เลยเนาะ